Il y a une sorte d'impression qui se dégage un peu dans dans les médias, tout ce qu'on peut voir autour de nous, que, heu, heu, le temps passe de plus en plus vite, heu, le travail prend beaucoup de place dans nos vies et qu'on a, heu, de moins en moins de temps d'avoir, ben, un passe-temps. Et je me demandais si toi, du coup, tu avais un passe-temps et qu'est-ce qui t'occupe, quoi, un peu ces derniers temps?
Mmh mh. C'est vrai. Heu, moi, j'avoue, c'est plus un passe-temps, heu, lié au sport et c'est vrai que finalement, heu, je me suis donnée le temps parce que comme tu dis, heu, c'est vrai que là entre le boulot, la vie de famille, heu, tous les petits trucs-là du quotidien qui nous grignotent, heu, c'est vrai qu'on n'arrive pas souvent à avoir du temps pour soi. Et finalement, heu, je pense qu'il faut réussir à à se créer ce temps quoi, de prendre le temps vraiment de de profiter, de faire quelque chose qu'on qu'on aime. Pour moi, c'est vrai que c'est vraiment un passe-temps, qui qui me passionne, donc du coup, j'arrive, heu, assez facilement à, hem, à me dégager du temps pour et en fait, voilà, je fais beaucoup de de sport et notamment, heu, là, mon passe-temps du moment, c'est le badminton.
Mmh mh. Mouais. Mmh. Ah, ça fait longtemps que tu en fais?
Et beh, c'est vrai que ça fait là, je veux j'ai envie de dire, ouais, ça fait bien, allez 4 ans que j'ai vraiment repris. Parce qu'avant, ben, j'en ai f j'en avais fait, bah, tu vois je pense un peu comme tout le monde entre guillemets, heu, au collège au lycée où tu découvres ça pendant les cours d'EPS et cetera et
Ah OK, cool. Oui c'est un sport classique à l'école en effet ouais.
Mmh, ouais clairement et du coup c'est vrai j'avais quand même pas mal accroché, heu, à l'époque, heu, j'avais même un prof qui trouvait je pense, apparemment, que je me débrouillais plutôt bien, il m'avait inscrit, j'avais fait des compètes, heu, des choses comme ça! Mais c'est vrai, heu, que ça s'était un peu essoufflé et ben, c'est vrai que, voilà, comme on le disait, bah, des fois on n'a plus le temps là avec les études supérieures et tout ça, heu, ça me faisait déjà des des bonnes journées et finalement à côté, beh, je préférais, heu, profiter des potes et tout ça plutôt que, heu, aller
Ah oui. Mais c'était c'était il y a combien de temps pour toi, heu, justement ces compétitions le lycée et tout ça? Il y a eu combien de temps là d'arrêt?
Ouais, bah, du coup, heu, f ouais le le lycée, le collège, c'était surtout au collège donc, heu, ouais quand j'a on a eu quoi 16 ans à la fin, heu, non même pas c'est ouais si, 16 ans, heu, du coup ça fait ouais presque, heu, 14-15 ans quoi, que j que j'avais pas refait de badminton, heu, ouais. Mmh.
Ah oui! OK et comment tu as comment tu as trouvé du coup un un club? Est-ce que tu es, heu, sur un niveau débutant avec des adultes, heu? Comment tu t'es sentie un peu le le courage de de reprendre?
Beh, honnêtement en fait, c'était grâce à un collègue de bureau à l'époque, parce que du coup j'avais déménagé, heu, j'étais dans une nouvelle région donc je connaissais pas grand monde et là, en parlant du coup avec un un un gars du du boulot, bah, il me parlait, bah, justement de ses passe-temps, il me disait qu'il faisait du badminton et c'est vrai que dans ma tête, heu, ça fait un peu tilt, je me suis dit: «Ah punaise, heu, c'est vrai que ça me plaisait bien à l'époque donc, heu, bah, pourquoi pas, heu, recommencer quoi?». Donc je me suis inscrit, heu, dans le club où il était. Donc c'était un club, heu, juste en loisir. Donc avec, heu, voilà un petit peu tous les niveaux mais par contre, oui c'est vrai que c'était nous un club où il y a que des adultes, il y a pas vraiment de créneau jeunes. Donc voilà, on était entre adultes, heu, avec, heu, un peu tous les niveaux, donc, heu, c'était cool, heu, d'avoir repris, heu.
Mmh mh. Ouais. Ah c'est c'est super d'avoir eu ce un petit peu cette, heu, cette espèce de passerelle via quelqu'un, heu, qui a pu te donner, heu, cette cette porte ouverte quoi parce que c'est j'imagine pas évident de de se retourner comme ça, heu, dans un sport qu'on n'a pas fait depuis très longtemps et du coup comment tu es passée, heu, à part ce déclic de dire: «J'ai un collègue qui en fait». Heu, tu parlais, heu, vie de famille et cetera, comment tu as réussi à à prendre le temps de le faire du coup? À t'autoriser ce temps-là?
Mmh. Clairement. C'est sûr. <chuckles> Mmh. Ouais, bah, du coup c'est vrai que j'ai la chance de pas encore avoir, heu, d'enfant donc c'est que j'ai dit: "vie de famille" mais c'est que, bah, oui tu veux passer du temps avec ton compagnon et cetera mais du coup et heureusement j'ai on va dire la flexibilité de pas avoir encore d'enfant donc c'était un peu plus simple de se dégager du temps du coup et ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai que pour le coup, heu, c'est des créneaux qui sont surtout le soir ou alors le week-end. Donc c'était pas trop compliqué finalement à à équilibrer avec, heu, le boulot et tout ça donc, heu, heu, honnêtement ouais c'est plutôt bien tombé quoi.
Mmh. Ouais. Et quand tu y vas du coup, donc tu dis le soir le week-end. Le week-end c'est parce que tu fais de la compète, heu, le soir tu y vas, enfin, ça dure longtemps à chaque fois? Les c'est quoi? C'est des cours, des entraînements?
Mmh. Ouais alors du coup c'est vraiment des entraînements. Donc là, au début j'étais que dans un club loisir et puis ils avaient plusieurs entraînements sur, heu, la semaine donc moi en général j'y vais 3 fois par semaine. Donc il y avait un cours le mardi de, heu, 19:30 jusqu'à en gros 21:00. Enfin ça pouvait plus ou moins varier en fonction, beh, des gens s'ils étaient motivés ou pas. Ensuite, heu, j'y allais, heu, là, j'ai un nouveau club où qui est là plus en fédération donc là il y a un créneau le jeudi qui commence à 18:30 jusqu'à, heu, pas vraiment d'heure souvent on finit vers, heu, 22:00, heu, facile et puis en effet, heu ouais, beh, là c'est que le soir tu dors bien au moins il y a pas de souci. et du coup le samedi il y a aussi un créneau en loisir le samedi matin de 10 à 12 et puis souvent là maintenant, heu, comme je t'ai dit, je suis dans un club de fédé donc du coup, ouais, on a des compètes, heu, le dimanche souvent, ouais.
Ah ouais. Bah, tu dois être fatiguée, hein? <chuckles> Ah et du coup ça fait combien de temps que tu as repris ju enfin vraiment la compétition?
Heu, la compète c'était, heu, la saison dernière. Donc là ça va faire, heu, 1 an et 1/2 du coup. Ouais là, ça va être ma 2e année de de fédé. Donc, heu, c'était l'année dernière là avec, heu bah, du coup je me suis fait plein d'amis, heu, je pense que allez 90 % de mes potes aujourd'hui c'est des gens du badminton avec qui je fais du bal. Donc on s'est vraiment motivés et puis on a créé notre équipe en fait.
Ah, bah, c'est bien, si tu connaissais personne à la base comme tu disais dans la région. Ça t'a permis vraiment de de rencontrer du monde. Et au niveau compète alors ça se passe comment, heu? Il y a il y a des classements, heu? Tu enfin tu montes en en grade je sais pas les régionaux, heu, les championnats de France? Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe niveau badminton.
Mmh. Ouais. Ouais, alors du coup, hem, déjà il faut savoir que tu as 2 types de compétition. Tu as vraiment tout ce qui va être, heu, tournoi, donc ça tu peux t'inscrire, heu, soit en simple, heu, soit en double, heu, soit en mixte, c'est vraiment comme tu le sens. Et puis après tu as plus la partie, hem, là quand tu as une équipe justement, ce qu'on appelle les interclubs. Donc là en fait tu sur la saison tu te retrouves dans une, hem, poule en fait nous on est 8 équipes différentes voilà qui mar ça marche vraiment par rapport à la au département parce qu'on est en s en D5. En fait ça commence de D8 à D1 et après donc voilà c'est départemental, régional, national et c'est un peu, bah, comme nos niveaux au badminton justement tu vois ça commence au, heu, le P12 c'est le plus bas donc ça fait: P12, P11, P10. Et après tu passes en départemental donc D9, D8, D7. Après tu as le régional R5 R4 R3 et puis après tu as le national N3 N2 N1.
OK. Mmh mh. OK. Mmh mh. Donc là ça veut dire que vous devez faire plus de de gagner plus de matchs pour augmenter de D et pour passer à R et après à accéder aux matchs, heu, régionaux c'est ça?
Ouais, c'est ça exactement et puis en fait, heu, en fonction de notre équipe aussi c'est sûr que si par exemple cette année, bah, on est dans les on est dans le top 2 on va passer au niveau au dessus qui sera la D4. Et le jour où on arrivera en D1, si on gagne la D1, on passera, heu, en régionale du coup.
OK, je vois et ça veut dire quoi P? Pour les P12, P
Alors P c'est, heu j'ai pas envie de me tromper, je t'avoue, je suis pas restée longtemps. Mais il me semble que c'est par rapport à la province, donc c'est vraiment le le canton et tout ça, heu, aux alentours. Donc c'est vraiment le niveau le le plus bas et hem, c'est vrai que cette année le classement a changé. Au début tu c'était sur le sur un système en fait tu tu pouvais que gagner des points, c'est-à-dire que même si tu perdais des matchs et tout ça, tu avais pas de pénalité, que là maintenant depuis cette année ils ont rechangé donc, heu, tu peux aussi perdre des points du coup si tu perds.
Ah. <chuckles> Ah! OK. Ah d'accord, ah bah, du coup ça rend les choses un petit peu, heu, un petit peu plus compliquées. Et tu parlais de, mmh, du coup simple double mixte, heu, ça se joue à combien en fait le badminton? Comment tu choisis simple double mixte, heu?
C'est ça. Mmh mh. Heu, alors, du coup, pour les tournois c'est vraiment toi qui choisis dans quelle catégorie tu veux t'inscrire. Donc, si tu veux faire du simple, bah, tu peux t'inscrire en simple, donc tu es tout seul. Et puis, après, en mixte, heu, c'est, faut juste, voilà, que tu trouves un un partenaire. Et puis, pareil, tu t'inscris sur le tournoi que tu veux. Et puis, en double c'est la même chose aussi, il faut trouver une partenaire et puis tu t'inscris sur les tournois que tu veux. Tu vois, tu en as vraiment un petit peu partout, heu, dans la région et cetera, dans le département. Et après, en interclub, c'est plus, heu, bah, c'est réglementé. Donc, en fait, hem, nous, comment ça se passe en interclub? Généralement, bah déjà, c'est le le dimanche, ça commence tôt le matin et, en fait, sur une journée, on va rencontrer 2 équipes différentes
OK. Mmh. D'accord. Mmh mh.
et en fait, du coup, quand tu rencontres une équipe, heu, tu as 8 matchs à faire en tout, donc répartis, heu, parmi tous les joueurs. Donc, en fait, tu as donc 2 simples hommes, 2 simples dames, un double homme, un double dame et puis 2 mixtes à faire.
OK. Ouais, ça fait des ça fait des sacrées journées. Tu tu dois être rincé le dimanche.
Mmh. C'est clair. Ouais, ouais! C'est vrai que heu, on a le bon rituel, du coup. C'est vu qu'on est tous chaos, souvent, on finit, heu, au McDo tous ensemble, histoire de de nous récompenser, heu de la longue journée. Puis, c'est que là, comme tu disais, on a créé l'équipe l'année dernière, donc on a commencé au plus bas niveau. On était en D8. Donc, vu qu'on avait déjà un petit peu tous à un niveau, bon, c'était, heu, j'ai pas envie de dire facile, mais presque. On n'a pas perdu un seul match de l'année dernière. Et là, on a c'est gentil, merci et là, on a remplacé, du coup heu, bah, il y avait déjà une équipe dans le club où on a créé la nôtre, mais elle a dû arrêter parce qu'ils avaient plus assez de filles. Et donc, du coup, on a pris leur place. Et là, on est en D5 cette année. Donc là, on a monté de de 3 divisions, donc là, il y a déjà un peu plus de niveau. Donc, heu, c'est plus intéressant, du coup, c'est cool.
Mmh mh. Bravo! Et ça va, heu, tu t'en sors quand même niveau classement, du coup?
Ouais, ça va! Là, pour le moment, en tout cas, je suis D9 partout. Donc ça va. Ouais, on c'est allé assez vite, du coup, l'année dernière. Là, vu qu'on on n'a rien perdu et qu'on était, bah, non classés au début, c'est vrai qu'on est vite montés. Là, cette année, ouais, ça doit être, heu, à voir si on arrive à passer, heu, D8 ou pas. <chuckles>
OK. D'accord, je vois. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment, heu, à fond dans ce que tu fais, heu, c'est c'est plaisant à entendre. Avant le Badminton, tu faisais pas du tout de sport ou tu faisais d'autres choses?
Mmh. Hem, bah, c'est vrai qu'en parallèle, ouais, je fais un peu d'autres sports. Alors, j'ai fait, heu, bah, du volley, du handball, heu, de l'équitation. Mais c'est vrai que c'était jamais autant à fond que le bad. Et puis là, en complément du bad, justement, à côté, je fais un petit peu de musculation, bah, pour, heu, bah, heu, bosser un peu tout qui est renfort musculaire et cetera. Et puis de la course à pied aussi un petit peu pour, heu, bah, le cardio. C'est important, surtout en simple, quand tu dois, heu, cavaler un petit peu partout sur le terrain, ça fait du bien.
Ah oui. Ah oui. Ouais. <chuckles> OK, il y a quand même un grand un un passif de sportif, quoi. Tu as quand même fait plein de choses différentes qui t'ont amené là, heu. Tu t'es pas dit: «Allez, après 15 ans, je reprends le sport, heu, je vais aller courir sur un stade», quoi. Il y avait quand même une base de, de de d'aimer le sport, quoi.
Mmh. Oui! Oui, ouais, ouais. Ben, j'ai toujours fait du sport, heu, depuis l'école. C'est vrai que, de base, je viens pas forcément d'une famille très sportive, loin de là. C'était plutôt le sport canapé. <laughs> Donc, du coup, ouais, c'est vraiment, bah, grâce à l'école, ouais, finalement, heu, que j'ai pris goût au sport. Et puis, bah, j'ai continué après, heu sans jamais trop m'arrêter. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu une activité, heu, sportive, du coup.
Mmh mh. Tu as l'impression que ça t'apporte vraiment quelque chose en équilibre dans ton quotidien ou c'est juste, heu, comme tu dis, un peu tu as tu as adoré à l'école puis après tu as continué sans t'arrêter?
Hum, bah, je dirais un petit peu des 2, franchement, heu, j'adore ça, du coup, heu, c'est cool, je suis contente d'y aller. Mais c'est vrai que ça apporte un vrai équilibre, en tout cas, moi, personnellement, dans ma vie, heu. Bah, du coup, moi, je fais surtout du sport le soir, donc c'est vrai que je sens que le sommeil, déjà, heu, est plus qualitatif. Et puis, heu, c'est un vrai exutoire, quoi. Je le vois notamment, des fois, quand tu passes une journée, heu, un petit peu compliquée et bah, c'est vrai que d'avoir cet exutoire qui est le sport, finalement, ça fait vachement de bien et ça permet vraiment de te vider la tête. Donc, heu, ouais, ouais, honnêtement, heu, c'est bon pour, heu, le moral mais aussi la santé mentale, je pense.
Mmh. Ouais. Bah, c'est super si tu trouves un équilibre dans tout ça et heu, et au niveau de ton quotidien, alors? Parce que tu parlais de d'un compagnon. Est-ce que le fait que tu ailles au sport, heu, plusieurs fois le soir par semaine, plus le week-end, les compètes, tu vas courir aussi, tu disais, la musculation. Est-ce que, heu, tu arrives à avoir un petit peu de temps quand même avec ça va, il te suit, il t'accompagne, il vient te voir?
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, mmh, bah, du coup, de base, il est hyper sportif aussi, enfin encore plus que moi. <chuckles> Donc, du coup, heu, c'est clair, ça aide. J'ai pas eu trop à le motiver, heu. Ben, je l'ai motivé enfin, je vois, je lui ai proposé qu'on aille faire du bad ensemble et puis, heu, tout de suite, ouais, il a été chaud et tout. Donc il on fait nos entraînements, heu, ensemble, du coup. C'est cool et puis, bah, la musculation, ça arrive qu'on y aille souvent ensemble, qu'on fasse nos séances aussi ensemble. Donc heu, finalement, ouais, on arrive à passer, heu, bah, pas mal de temps tous les 2 donc heu c'est plutôt cool voilà on allie l'agréable. Non, bah, clairement pas.
En pratique. Ouais, ouais, c'est top. Ça grignote pas sur la vie de couple quoi? C'est c'est un passe-temps, heu, et en même temps un un enrichissement de votre relation, quoi.
Exactement, ouais, ouais, ouais c'est vraiment une chose qu'on a tous les 2 en commun et qu'on partage au quotidien donc, heu, ouais c'est vraiment cool quoi.
Et du coup, tu as beaucoup de tes collègues qui sont en badminton ou juste celui, à la base, qui t'a un peu introduit dans le club?
Et beh, à la base, ouais, du boulot j'avais que lui et puis, bah, après c'est juste des gens, heu, bah, que j'ai eu la chance de rencontrer, puis avec qui on est devenu vraiment amis, heu, donc ça, c'est cool, ouais.
Ah, c'est sympa et du coup vous avez, bah, vos amis en commun, j'imagine, avec, heu, avec ton conjoint du coup, vous faites le sport, heu, vous rencontrez les mêmes gens du coup, ça fait un petit cercle vraiment sportif, heu.
Ouais, mmh. Ouais ouais ouais, c'est ça, é-exactement, ouais, ouais, bah, souvent, tu vois, on se fait des soirées, ou des choses ensemble là, c'éta cette semaine il y avait, heu, les IFB, heu, à à Rennes tu vois? C'est les internationales de de badminton français et du coup, bah, on on était, toute l'équipe, là, à aller les voir et tout donc c'était vraiment, heu, super cool quoi.
OK. Ouais, j'allais demander, justement, si tu aimais bien aussi regarder, parce que des fois c'est plus sympa de de pratiquer ou de regarder donc, heu, tu aimes bien aussi regarder le les matchs de badminton?
Mmh. Oui, bah, c'est vrai que des fois ça peut être frustrant parce que ça donne envie de jouer, mais, là, c'est des à un tel niveau que c'est juste, heu, incroyable à regarder quoi, enfin, franchement ils ont un niveau, c'est, heu, ils sont monstrueux quoi, c'est c'est un truc de fou, heu.
Ah OK, je vois, bah, écoute avec, heu, tout ce que tu racontes là, heu, je trouve que ça donne vraiment, heu, un aspect passionnant à ce sport, ça donne envie d'en savoir plus en tout cas, heu, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
Mmh mh. C'est sûr. Mmh, bah, écoute avec grand plaisir. Merci à toi.